อืม ไม่ทราบถ้าเกิดแบบมีคนที่แบบว่า เฮ้ย อยาก อยาก อยากลองทำตามบ้าง เป็นกิจกรรมแบบไหน? แบบ เฮ้ย แบบ เอ่อ แนะนำแบบไหนดี หรือว่ากิจกรรมที่แบบ ที่สนุก ๆ หรือว่าแบบ แบบที่คุณชอบก็ได้ เผื่อรู้
อืม อืม ถ้าให้แนะนำอะกับกลุ่มเพื่อนน่ะ เราว่าก็นี่แหละเป็นกิจ จริง ๆ อะ มันกิจกรรมอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับว่า การได้ ได้อยู่ด้วยกันกับเพื่อนหรอก คือทำอะไรมันก็สนุกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? เพราะจะ แต่ว่า แต่เราว่าที่ยากอะ ก็คือการนัดกันให้มาได้ครบ ๆ นี่แหละที่มันยาก <chuckles>
ครับ อา โอเค เห็นด้วย เห็นด้วย รวม <chuckles> อา ใช่ ๆ มัน มันจะยากสุดเลยเนาะตรงนี้ ตรงนี้ อา
<chuckles> ใช่ <chuckles> มันยากสุดตรงนี้แหละ ตรงที่แบบว่า เออ แต่อาจจะด้วยความที่แบบว่า เราอะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ แล้วก็พอเราจะจองตั๋ว อะไรอย่างเงี้ย คือเราจะจองล่วงหน้าเลย อย่างน้อยอะ 3-4 เดือน 4-5 เดือนน่ะ เราคือบอกไปเลย บอกว่า "เนี่ย เราจะกลับช่วงนี้นะถึงช่วงนี้" ก็คือให้เพื่อนน่ะเหมือนเป็นการมัดมือชกอะ ว่ามันจะมีโอกาสแค่ปีละครั้งอะ ยังไงก็ต้องมา อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเหมือนบางทีแบบเหมือนเป็นคนใกล้ตัว ถ้าอยู่ไทยอะมันก็คงจะยากหน่อย เพราะเพื่อนเราก็จะแบบ พอเจอกันทุกครั้งอะ ทุกคนก็จะบ่นกันหมดเลย บอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้กลับไทยอะ ก็แทบจะไม่มีใครได้มาเจอกันเลย อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า ใช่ ด้วยความที่มันยาก คืออาจจะเขาเจอกัน แต่ไม่ได้แบบว่าเจอครบทุกองค์ประชุม อะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบอะ 2 คนไปเจอ 3 คนเจอกัน แต่ไม่ได้แบบว่าเป็น 10 คนในครั้งเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ใช่ เราว่าเหมือน เออ มันก็ต้องแบบเป็น เป็นเนี่ย เราว่าความยากมันอยู่ตรงนี้แหละ มันต้องแบบว่าต้องเซตวันเลยนะบางที อะไรอย่างเงี้ย เหมือน เหมือน อืม ปีละครั้งก็ยังดีอะ อืม ใช่ค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ อืม อะฮะ เออ เข้าใจ เข้าใจฟีลเลย เออ ๆ อืม อือ ๆ อืม เหมือนก็ไม่ ไม่เข้าใจ เออ อืม อา เหมือนพอยิ่งมีเพื่อนที่แบบว่า อ่า อยู่ต่างประเทศ หรือว่าไม่ ไม่ได้กลับไทยนาน ๆ มา เพื่อนกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ก็จะแบบว่า อา แบบว่าก็ตื่นตัว ตื่นเต้นใช่ไหม? เพื่อที่จะได้
อืม ใช่ ใช่
ถ้าเกิดคนอยู่ อยู่ด้วยกันตลอดแบบอยู่แล้ว บางทีก็ นัดกันก็เบี้ยว ก็ล่มกันตลอดอะไรประมาณนี้ไหมครับ? ครับ
อืม ใช่ แล้วจริง ๆ ส่วนใหญ่ เพื่อนก็แบบอยู่กรุงเทพแหละ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เราว่าถ้ากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าสนุกสุดนะ ก็คือแบบไม่ต้องไปไหนไกลหรอกแบบพัทยา หัวหิน แล้วก็แบบเช่า Pool Villa ถูกด้วย คือ Pool Villa ตกคืนหนึ่งก็ ถ้าไปกันคือ คืนหนึ่งก็คืออยู่กันได้หลายคนเลยนะ 10 กว่าคน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็แบบตกคืนหนึ่งก็ โอ้โฮ ไม่ถึง 1,000 ด้วยซ้ำมั้งแต่ละคน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อ ต่อคืนอะ แล้วมันถูก เราก็สามารถแบบปาร์ตี มีสระว่ายน้ำได้เล่น อะไรอย่างเงี้ย เย็น ๆ ก็แบบว่า เออ ไปเดินทะเลกัน กลับมาซื้อของกินเข้ามา แล้วมันรู้สึกว่าประหยัดด้วย สนุกด้วย แล้วทุกคนได้แบบว่าได้โมเมนต์ ได้อยู่ด้วยกันน่ะ เหมือนบางทีก็มีเคย เคยไปโรงแรม อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แต่บางทีอะเนาะมันแบบค่าใช้จ่ายมันก็สูง อะไรเงี้ย ทุกอย่างมันก็ข้อจำกัดไปหมดเวลาที่แบบไปอยู่โรงแรม เราว่าถ้าไปอยู่โรงแรมมันอาจจะแบบ เออ มันน่าจะเหมาะกับการเป็น เป็นแค่ครอบครัวเล็ก ๆ มากกว่า แต่ถ้าเกิดไปกับกลุ่มเพื่อนอะ ก็อยากจะแนะนำเป็นแบบ Pool Villa มากกว่า อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ เออ แต่ต้อง ก็ต้องจองกันนานหน่อย ใช่ เพราะว่า Pool Villa ส่วนใหญ่ ก็จะ เต็มเร็ว
อือฮึ เออ ๆ ครับ อืม ๆ ๆ อา ใช่ ๆ เยอะ ๆ เนาะ เออ อะฮะ เออ ๆ อืม ใช่ อืม ๆ โอ้ ใช่ ครับ ใช่ ๆ อา เหมาะ เหมาะเลย